वो तो है, देखिए लेमन राइस आपको ह मैं बता दूँ, लेमन राइस अगर आप जैसे 4 स्टेट है ना, जैसे कि केरला हो गया, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्रा, अभी तो तेल तेलंगाना भी हो गया है। तो लेमन राइस अब अग अगर सारे राज्यों में बनता है, लेकिन आप अगर उनको अलग-अलग राज्यों में खाओगे ना, तो आपको अलग-अलग स्वाद आता है। और मैंने सभी राज्यों का मतलब लेमन राइस ट्राई किया हुआ है, तो मुझे जो अच्छा लगा, वो आंध्र प्रदेश का मतलब ज़्यादा अच्छा लगा लेमन राइस। वहाँ पे थोड़ा-सा अ, इस तरीके से बनाते हैं कि वो भुन भुन जाता है, मतलब वो नहीं होता है कि एकदम से उसको अच्छे से फ्राई कर देते हैं, उस तरीके का थोड़ा-सा बनाते हैं, तो मुझे वहाँ का ज़्यादा अच्छा लगा। और साथ में रसम भी मिलती है, अगर आपको पता हो। हुँ, रसम बेसिकली एक ड्रिंक होती है, तो वो उसको कुछ-कुछ चीजें डालकर, तड़का लगाकर उसको बनाते हैं। वो प्योर पानी जैसा ही होता है, लेकिन उसका टेस्ट हल्का-सा खट्टा और मीठा, वैसा-सा होता है। तो वो भी आप पा चारों, पाँचों राज्यों में अलग-अलग टेस्ट मिलेगा। <chuckles> तो सबसे ज़्यादा फेमस
न हाँ, जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हुँ, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा, हाँ जी। हाँ जी। हुँ, जी, जी। हाँ, हाँ, जी, जी। जी, अभी तक तो मैंने रसम ट्राई नहीं किया है, बट मैंने सुना था उसके बारे में। आपने बताया है तो मैं अब ज़रूर अगर कभी जाना हुआ, तो मैं ज़रूर उसको ट्राई करूँगा, जी।
अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ट्राई करिएगा तो फिर केरल में रसम ट्राई करिएगा। केरल की रसम थोड़ा ज़्यादा मतलब फेमस मानी जाती है। अ, तो उस जगह अगर आप ट्राई करेंगे, तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा। बिल्कुल तो तो कभी आपने गुजरात साइड का खाना ट्राई किया क्या, गुजरात में कभी कुछ?
हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, जी, जी। उम, जी, जी, जी, जी। और हाँ जी, हाँ जी, किया है ज़रूर, गुजरात का मैंने ढोकला ट्राई किया है। जैसे वहाँ गया तो नहीं हूँ, है ना। हमारे एक अ, काफ़ी बढ़िया जैसे अ, मिठाई की दुकान है, वो मतलब सारी चीजों वो अ, सारी चीज़े बनाती हैं, ढोकला वगैरह सब। अ, मैंने यही पे वो ढोकला खाया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ढोकला, है ना। एक र अ, उसमे जो ढोकला एक आता है, जो की अ, नाम तो नहीं पता मुझे अ उ, पूरा गीला होता है वो, है ना। उसके अंदर अस पूरा एक तरीके से अ, सोक किया हुआ रहता है, थोड़ा-सा अ, नहीं पता क्या बोलते हैं उसको। वो उसके बाद उसके ऊपर राई के दाने और मिर्ची रख के देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, है ना। अ, कौन सा
हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। उसको जलेबी के साथ खाया जाता है, मतलब गुजरात में वही करते हैं वो लोग। हुँ।
अच्छा, अच्छा, जी, जी।

अच्छा, जी, जी, जी। अ, गुजरात की जलेबी तो नहीं खाई मैंने बट फाफड़ा खाया है, फाफड़ा तो हमारे यहाँ मिल जाता है। फाफड़ा तो वही चिप्स होती है नॉर्मल है ना? हाँ जी, तो जलेबी और फाफड़ा कभी साथ में नहीं खाया बट ऐसे अ, खाया है खरारा और फाफड़ा फाफड़ा। और एक और मैं आपको बताऊँगा एक काफ़ी ज़्यादा मुझे यादगार खाने की बात बताऊँ, तो बिहार अगर आप जाएँगे ना तो वहाँ लिट्टी-चोखा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है।
हुँ। <laughs> जी, जी, जी। जी। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो मिथिला साइड में इस साइड में बहुत फेमस डिश मानी जाती है उसको, बस थोड़ा-सा आप नीचे जाओगे तो नीचे क्या इस तरफ ईस्ट की तरफ जाओगे तो बिहार में थोड़ा-सा ये कम हो जाता है बाकी इधर पटना ये इस एरिया में काफ़ी फेमस है ये तो।
हाँ जी। अ, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, सही कहा।
तो आपने कब खाया था यह लिट्टी-चोखा या पहली बार कब स्वाद लिया इसका?
हाँ जी मेरा तो नानी घर में ही है नानी घर ही बिहार में है। तो हाँ जी, बचपन से अ, स्वाद है देखिए लिट्टी 2 प्रकार की होती है, जो फ्राई करके लोग बनाते हैं और एक होती है जो उपले के ऊपर जो गोबर का गोइठा होता है, उसपे बनती है। उसका स्वाद, शायद जो फ्राई वाला होता है वो उतना द मज़ा नहीं आता जितना उपले पे आता है, बहुत बढ़िया लगता है वो तो, जैसे एक काफ़ी देसी और सोन-सोन स्वाद रहता है उसमें। और जो चोखा उसके ऊपर पकाया हुआ रहता है, उसका भी काफ़ी लाजवाब टेस्ट होता है। तो मेरा यही मानना है कि जैसे देखिए, बिहार अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, तो वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और एक और चीज़ काफ़ी वहाँ पे फेमस है चिकन लिट्टी, है ना?
अच्छा, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। आजकल उसका रील भी बहुत वायरल हो रहा है। <chuckles> हुँ, हुँ।
अ अ, वो हाँ, चिका लिट्टी करके उसका नाम है, <chuckles> हाँ, तो वो काफ़ी फेमस है। बट वो तो अभी नई आयी है बट वो प्रचलित काफ़ी पुरानी चीज़ मतलब पुराने ज़माने से है। जो चिकन लिट्टी है, हाँ जी। चिकन लिट्टी और पहले जैसे उसको चिकन लिट्टी नहीं
अच्छा, अच्छा, अच्छा। चंपारण मीट करके भी एक है शायद।
चंपारण मीट वो तो हांडी मटन होता है, जैसे चिकन लिट्टी एक नया उसको नाम दे दी है। मगर पहले उसको मुर्गा लिट्टी और मुर्गा भात के नाम से वो लोग बोलते थे जो चावल होता है, है ना? हाँ जी, बिहार में काफ़ी प्रचलित है ये डिश। अ, जी, आप भी कुछ बताया ऐसा।
अच्छा, अच्छा। ओह! हुँ, हुँ। तो पहले क्या मतलब ये चावल के साथ मिलता था अभी लिट्टी के साथ मिलने लगा है।
नहीं, नहीं, पहले भी चावल के अ, पहले भी लिट्टी के साथ मिलता था, चावल दोनों के साथ मिलता था। पर पहले उसको मुर्गा लिट्टी जैसे अ, अभी भी बोलते हैं बोलने वाले लोग, मगर वो तो उसको एक जैसे ब्रांडिंग करके टर्म दे दी है कि मतलब चिका लिट्टी तो लोग चिकन लिट्टी बोलने लग गए हैं, है ना? मॉडिफिकेशन बस एक तरीके से, जैसे पानी पानी है उसको बिसलरी बुलाएँ है चाहे किनले, है ना? तो इसी तरीके से वो अ, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचलन में और आ गया है, फिर जो चंपारण मटन की बात कर रहे हैं, चंपारण मटन जो है, वो हांडी मटन का कांसेप्ट है। उसमें क्या होता है हांडी वो जो जो आपका मटन रहता है उसके अंदर पानी नहीं डाला जाता है, है ना? बिल्कुल कम मात्रा में पानी डालते हैं, प्याज़ में और मटन की खुद के अंदर जो पानी रहता है, उसी के उससे वो पकता है और वो उसके ऊपर रखा जाता है, जो आपके उपले रहते हैं, उसी में वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पकते रहते हैं और मसालों का जो स्वाद होता है, उसको अपने अंदर पीते रहते है। वो तो और ही ज़्यादा उम्दा लगता है, वो भी लिट्टी या फिर चावल दोनों के साथ आप खा सकते हैं। उसका स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा रहता है, जी।
अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कु